Sí, de hecho, eh, en la naturaleza lo que no fluye se echa a perder. Entonces, este, yo diría: "Hay que dejar que cambien las cosas", ¿no? Este, eh, podría cambiar la forma, a lo mejor el fondo se mantiene, pero, este, e ellos dictarán sus nuevas normas, ¿no? Sí, yo en mi casa, cuando era una fiesta como Navidad, por ejemplo, comíamos pierna, a lo mejor ellos quieren comer pizza, ¿sí? Y es una forma diferente. Si nosotros comenzábamos la celebración de la Navidad a las 7 de la noche, a lo mejor ellos la quieren comenzar a las 12, o, en la tarde, no sé. Eh, son cuestiones ya de de forma que lo que importa es el espíritu que se mantiene, decir: "Eso es un momento que queremos celebrar, este punto a nuestra manera", ¿no? Y en eso incluye también las redes sociales. Digo, ahora, este, no es tan importante el hecho de comerte el pavo con la familia, sino, de que se publique la foto donde estás, eh, comiendo el pavo con tu familia, ¿no? Y eso, este, le da un alcance ya de otras dimensiones. <chuckles>
Buah. Okey. Ujú, ujú. <giggles> <laughs> Ciertamente, sí. Ah, hoy es más, este, importante, la difusión <giggles> que el que vivirlo. Oh. Si
<giggles> Claro. Que el hecho mismo, sí. Si si no se publica, no existe.
si no se publica, no existe, si no me felicitan, este, en Facebook no me no no cumplí años. Qué qué bárbaro, b estoy muy, muy de acuerdo, muy, muy atinado el el el comentario. Eh, sin embargo, yo todavía me rehúso, eh, y y creo que hay una gran parte <chuckles> de los de los que estamos, eh, inconformes como se desarrollan hoy en día las, las fiestas, las tradiciones. De repente, ay, d soy de los de los de estos que siguen atados al pasado y que miran con desdén, ¿no? De de con esta superioridad moral que creo tener. El cómo hacen hoy en día, en cómo celebra una fiesta, en cómo, eh, se realiza, digo, bueno, igual y nuestros padres, nuestros abuelos, pues, pensarían lo mismo de mí, ¿no? <laughs> Pero
<laughs> No pasó. <laughs> Sí. Sí. Eh, sí, sí. Efectivamente.
tú tú crees entonces, okey, como mencionas, es más saludable, ha hay que hay que cambiar, hay que adaptarnos. Pero, ¿sí crees que debería de haber aspectos que no deberían de cambiar, o, con que la esencia permanezca es suficiente?